Sokak yemekleri ülkeye ne katıyor? Ne düşünüyorsun?
Aslında bence kültürün çok önemli bir parçası, hani, kültür nereden başlıyor, kültürümüzün altı, kökü eğer fakirsek ya da ülke fakirse ya da ülkenin fakir olduğu dönemlere çok güzel ışık tutuyor diyebilirim.
Hı hı. Hıı, anladım, yani, burada aslında bir ülkenin ekonomik durumuyla bu sokak yemeklerinin belki bir alakası olabileceğini söyledin ama sen burada nasıl bir bağlantı kuruyorsun?
Hı hı. Kesin Aslında şöyle; kültürün ya da ülkenin yaşadığı değişimin önemli bir göstergesi. Örnek vermek gerekirse şehirden şehre kırsaldan çok fazla göç varsa ve bu göç eden insanlar m belli bir dönem paraya ihtiyacı varsa, özellikle göçmen akını varsa, bu göçmenler farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan, farklı yerlerden gelip farklı deneyimlerle insanlara kısa yoldan güzel bir lezzet paylaşmak istiyorsa ilk sokaklardan başlıyor.
Tamam. Hı hı. Hıı, anladım. Yani, peki, sence, eee, Türkiye'de günümüzde bu sokak yemekleri olarak, işte, kokoreç, midye ya da, işte, daha farklı çorbalar belki de, hani, sokakta olan, ııı, kebapçılar ya da ciğerciler gibi, hani, bu tarz yemekler sence ilk olarak bu, ııı, dışarıdan gelen insanların, ııı, daha belki ilk olarak yaptıkları iş olması sebebiyle mi bir sokak yemeğine dönüştü?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Özellikle 1950'ler ve 60'lar sosyolojisine gidersek kırsaldan kente çok büyük göçler vardı. Neden? Kırsalda artık eskisi kadar iş imkânları yoktu. Sağlığa ulaşmak zordu, eğitime ulaşmak çok çok zordu. E, bu kentlerde daha iyiydi. Dolayısıyla insanlar, televizyon ve medyada ulaşmaya ça ulaşım konusunda kendini rahat hissedince oradaki fırsatları gördü. Ama yerleşik düzenleri yoktu, dolayısıyla sıfırdan başlamak zorundaydı ve bunu birçok insan yaşadı. Dolayısıyla lezzetlerini, birikimlerini sokaktan başlayarak bize yansıttılar diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tamam. Evet. Hıı. Anladım. Yani, aslında bu insanların sokak yemeklerini belki de şehirlere getirerek ya da kendi kültürlerini şehre indirerek bir noktada oradaki, ııı, kendilerini bir şekilde idame etmeleri noktasında aslında bunun da başlangıç olduğunu söylüyorsun. Peki, eee, senin çok sevdiğin bir sokak yemeği var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Katılıyorum. Aslında sokak yemeklerinin bir hastasıyım. En sevdiğim diye düşünecek olursam simitten başlayabilirim, sokak simidi. Daha sonra balık ekmek diyebilirim. Başka ne ekleyebilirim? Özellikle sokakta yediğimiz kokoreç ve özellikle güzel, hafif tatlı bir çakırkeyif sarhoş akşamından sonra o karın gurultusunu bastırmak için eskiden sanırım ıslak hamburger derdim ama artık güzel
Hıı. Evet. Hıı. I hı. Tamam.
kuyruk yağında pişmiş bir tavuk-pilav diyebilirim.
Hıı, anladım. Ya, aslında burada, eee, sokak yemekleri ile belki aranın ne kadar iyi olduğunu da çok iyi bir şekilde belirtiyorsun, yani. Peki, bu noktada sence sokak yemeklerinin, hani, bu geçmişinden de bahsettin ya, eee, günümüze gelmesi noktasında, işte, bu balık ekmeğin belki, eee, 50 senedir İstanbullu olması gibi, yani, bunların bu şekilde korunmasının sebebi Çünkü o noktada ilk gelen insanların belki artık kendi dükkânlarını açması ama bu kültürün hâlâ devam etmesinin sebebi nedir sence?
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Aslında, arz talep, klasik bir ekonomi dengesi. Ekonomide, aslında, dünyamızda her şey belli, arz talep. Evet, ımm, bir şey çok beğeniliyorsa tutuyor. Bazen hatta çığrından çıkıyor ama gerçekten ona ihtiyaç varsa insanlar sokakta başlıyor, sonra tezgâhını büyütüyor. Daha sonra tezgâhın önüne birkaç tabure koyuyor, daha sonra köşedeki dükkân oluyor ve belki bundan sonra zincirleşiyor. Bununla ilgili çok önemli midyeciler var.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı, anladım. Peki ya, o noktada sence, eee, bu sokak, eee, yemeği satan insanlar hakkında, eee, küçük esnafı ya da, belki de, işte, oradaki restoranları, eee, etkilediğini düşünüyor musun? Yani, iii, belki, yaşadığın şehri düşündüğünde ya da, eee, sokak yemeği yediğin yerleri düşündüğünde o çevresindeki dükkânlar sence bu sokak yemekleri yüzünden, eee, etkileniyor muydu?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <smacks lips> Aslında hem katılıyorum hem katılmıyorum. Bence güzel bir rekabet getiriyor. Bazen bazen belli gruplar, restoranlar a anlaşıp, birleşip kartelleşebiliyor. Eee, insanlar daha fazla para harcamak durumunda, e, bu enflasyona sebep oluyor. E, insanlar yemeğe ulaşmak istiyor, yemek en önemli bizim besin kaynağımız. E, dolayısıyla sokak başında gördüğü aynı ürünü ya da muadili bir ürünü 3'te 1'e bile satan ve temiz, hijyenikse, neden oradan almayalım? E, onlar da kendilerine çekidüzen verir.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Anladım. Ya, aslında burada bir, eee, rekabet yarattığını ve aslında burada kalitenin de, eee, rakipler arasında mecburi olarak belki de hayatta kalmak için, eee, artması gerektiğini söylüyorsun. Aslında buraya hijyenden de bahsettin. Yani, insanların bazıları, işte, sokak yemeklerinin hijyen noktasında problemli olabileceğinden bahsediyor. Sence bu noktada sokak yemeklerine genel olarak bakarsan, eee, hijyen noktasında, eee, bir problemleri var mı ya da denetim noktasında, eee, bir problem olabilir mi? Yani, o noktada, işte, sokağa birisi ti tezgâh açıyor ve aslında bir sokak yemeği satıyor ve belki de denetim olmuyor ya da, işte, bir, eee, hijyen noktasında problem olabiliyor. Sence bu, öyle mi yoksa, eee, hijyenli olduğunu mu düşünüyorsun sokak yemeklerinin?
Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Maalesef. Hı hı. Aslında sokak kültürünün, sokak yemeğinin geniş olduğu belediyelerde bazı özel belgeler var. Özel esnaf kontrollerinden geçiyor. Dene düzenli olarak zabıta kontrolüne giriyorlar. Öncelikle bu önemli. Evet, bunu yakalayamıyorsak kesinlikle ilk dikkat ettiğim, oradaki bu işi yöneten insanın önlüğü. Eğer önlük temizse genellikle çok büyük oranda tezgâh temiz oluyor. Eee, daha sonra ellerine bakıyorum, ellerini ne kadar kullanıyor, elleri temiz mi, her şeye elini sürüyor mu? Örnek vermek gerekirse, çiğ bir proteine, çiğ bir tavuk ya da balığa elini sürüp aynı zamanda aynı eli salataya gidiyorsa, evet orada durmalıyız. Bu çok büyük bir risktir. Çapraz bulaştır, en tehlikeli besin zehirlenmesi.
Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Hıı. Anladım. Yani, aslında bu noktada, ııı, hijyen noktasında sokak yemeği ya da bir sokak lezzeti denerken oradaki satıcının da aslında ne kadar dikkat ettiği, eee, senin için de çok önemli. Peki, sana burada şunu sormak istiyorum: Belki sokak lezzetleri, eee, günümüzde bazı insanların artık daha popüler olduğundan bahsediyor yani. O noktada sence burada bir, eee, sosyal medyanın etkisi olabilir mi? Yani, işte, sokak lezzetleri turu gibi belki insanlar videolar izlediklerini söylüyorlar. Yani, sence burada ne kadar önemli?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Katılıyorum. Eee, Türkiye'yi düşünmezsek, özellikle Amerika'da ya da Kanada'da çok fazla Meksika'ya sadece bunun için gezi düzenleniyor. Bence Türkiye'de bu konuda cevher var. Kesinlikle Türkiye'nin tanıtım videolarına, özellikle #GoTürkiye'i ile açılmış kampanya eklenmeli. Türkiye çok zengin bir hatta bence dünyadaki en zengin mutfak kültürüne sahip.
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Peki, o zaman sana şunu sormak istiyorum. İşte, eee, sokak yemekleri iş eee, sebebiyle belki, hani, farklı ülkelere, eee, turizm noktasında çok büyük katkıları olduğunu söyledin ve, hani, Türkiye'nin de buna, eee, elverişli o ülkelerden birisi olduğunu söyledin. Sence bu durum, eee, Türkiye'nin turistik açıdan bir, eee, fark yaratır mı? Yani, o noktada daha turistik bir yer hâline gelir mi? Belki yemek turizmi açısında Türkiye belki bi birinci sıraya yerleşebilir mi senin gözünde?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Kesinlikle katılıyorum. Bundan yaklaşık 20 ot 20 sene önceye giderdim. Antep'e günlük seyahatler bu kadar popüler miydi? E, ne oldu? Sosyal medyanın yaygınlaşması, medyanın daha aktif olması, artık ceplerimize kadar girmesiyle insanlar keşfetti. E, bundan sonra ne oldu? Iıı, seyahatler arttı.
Hıı. Evet. Hı hı.
Uçak seferleri arttı. Daha fazla firma Antep'e gitmeye başladı. Yollar yapıldı, Antep'te de yeni yeni firmalar açıldı. Sadece Antep'i düşünmeyelim. O bölgedeki Antakya, Adana bu konuda çok büyüdü. Bence milyar dolarlık bütçelere sahip oldular.
Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Peki, bu noktada, bu sosyal medyanın aslında büyük bir fayda sağladığını söylediğinden dolayı soruyorum sana. Sence bir şey çok popüler olduğunda ya da, işte, arz talep dengesinden de bahsetmiştin, daha önce. Sence o denge bozulduğunda, yani, aslında orada insanlar sadece sosyal medyadan görüp gittiğinde ya da, işte, eee, çok popüler olduğu için gittiğinde orada belki, eee, restoranların, belki, oradaki yiyecek kalitesini düşmesi noktasında ya da fazla kâr amacıyla porsiyonları küçültmesi noktasında ne düşünüyorsun? Sence böyle şeyler yaşanıyor mu?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <smacks lips> Maalesef ki yaşanıyor. Ekonomik belirsizlikler, sabit olmayan savaşlar, günümüzü etkileyen özellikle küresel ısınma, gıdada yaşanan kimyasal sorun bunlar çok büyük etken ama düzgün bir serbest piyasa ekonomisinde ki serbest piyasa ekonomisinin temeli, hani, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlere dayanıyor. Eğer çok ciddi bir müdahale olmadığı sürece bence kesin de dengeyi bulacaktır. Evet, çok ciddi etkilenecektir ama şöyle olacaktır, gerçekten işini kötü yapan evet, 1 kötü deneyim, 2 kötü deneyim, birkaç kötü deneyimden sonra artık ekonomik olarak düşüşe geçecektir ve bence eskisi kadar popüler olmayacaktır. Yükseliş ve alçalış.
Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Ya, aslında burada ekonomiden de çok güzel bahsettin tabii ama ben sana şunu sormak istiyorum burada. Eee, sence burada bir sokak yemeğinin ya da bir sokak lezzetinin aslında bir, eee, denetime çok fazla tabi tutulmadığından bahsettin ama, hani, orada sence bir devletin de, aslında, burada bir, eee, rolü olduğunu söylüyorsun? Serbest ekonomiden de bahsettin burada ama orada sence bir kurala tabi tutulmalı mı? Yani, sokak lezzeti de olsa, hani, işte, herkesin belki kendi el lezzetini katması gerekse de bu sokak lezzetine, eee, sence orada bir kural olmalı mı? Yani, orada belki bir, eee, işte, kural listesi tanımlanmalı ve belki de buna herkesin uyması gerekir deyip de onu daha meşru bir hâle getirip ya da, işte, eee, senin de bahsettiğin gibi belki bunun turizmi yapıldığı noktada turistlerin de, eee, gönül rahatlığıyla, aslında, belki bir sıkıntı yaşamadan yiyebileceği noktaya getirilmeli mi sence bu?
Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Şöyle ki, dışarıdan rastgele bir midye midye dolma yediğimizi düşünelim. Evet, özellikle pek bilinmez ama pirinç çok ciddi bir çapraz bulaş riskine sahiptir. Aynı zamanda bunun içinde midye. Midye nereden geliyor? İçinde çok büyük cıva barındırabilir. Evet, midye taze miydi? Belki bozulmuş olabilir. En kötüsü, bununla beraber bozulmuş pirinç çok korkunç sonuçlara neden olabilir. Denetimsizlik belki küçük bütçeler götürür ama denetimsizlik nedeniyle özellikle çapraz bulaştıran çok büyük sağlık riskleri bence çok daha büyük ekonomik sonuçlar doğuracaktır. Dolayısıyla bu konuda şiddetle denetlenmeli diliyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hıı. Evet. Hıı, anladım. Ya, aslında burada senin de bahsettiğin gibi çapraz bulaşma gibi, belki, çok büyük sağlık sorunlarına, ııı, yer yer açabilecek şeylerin önüne geçilmesi için aslında burada, eee, denetimin de çok önemli olduğunu söylüyorsun. Peki, sence burada diğer ülkelerin, yani, şimdi Türkiye'nin aslında sokak yemeklerinin ya da sokak lezzetlerinin ne kadar güzel olduğundan ve belki, hani, eee, doğru şekilde tanıtıldığı takdirde dünyada 1 numara olabileceğinden bahsettin. Ama sence diğer ülkeler, yani, eee, belki herkes tarafından bilinen ya da çoğu insanlığın çoğu tarafından bilinen bazı lezzetler eskiden o ülkenin sokak lezzetleri ama artık dünya üzerinde popüler olmuş lezzetler, yani, buna işte sen Meksika'dan örnek verdin, taco ya da, işte, belki Japonya'da bir sushi gibi. Yani, sence bu ülkeler neyi doğru yaptı? Yani, belki de Türkiye'de doğru yapılmayan şey neydi burada sence?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Aslında bu iş topraktan başlıyor. Sonuçta gıdayı topraktan almaya başlıyoruz. Toprağımızı kirletiyoruz. Pestisit kullanıyoruz ve bununla ilgili denetimler çok zayıfladı. Özellikle ekonominin de belirsiz olmasıyla beraber hayvancılık sektörü zayıfladı. E, biz burada zaten en başta gıdayı kalitesizleştirdik. E, daha sonra bunun tedarik zinciri tedarik zincirinde çok fa i israflar oluyor. Komisyonculuk komisyonculuk sürecinde çok fazla israflar oluyor. E, burada da büyük bir maliyet. E, daha sonra soframıza gelen gıdanın ciddi analizleri yapılmıyor. Çok fazla pestisit ve kimyasal içeriyor. E, bundan sonraki süreç zaten yemeğin hazırlanması ve servis edilmesi. Özellikle Japonya'da gördüğüm kadarıyla ve İtalya'da gördüğüm konuda bu konuda çok hassaslar. Bir laf duymuştum bir İtalyan'dan. İtalyan kötü evde oturabilir, kötü arabaya binebilir ama kötü yemek, kötü gıda kesinlikle tüketmez. Bu çok ciddiydi.
Hıı. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, aslında
Vedat Milor de demişti. Biz, toprağımıza canımız, namusumuz gibi sahip çıkmalıyız.
Evet. Çok aslında güzel. Ya, bu noktada aslında bazı şeylerin kültürel ya da, işte, o toplumun da kendi kültürüyle, kendi belki de ahlak anlayışıyla da alakalı olduğunu söylüyorsun bunun. Peki, aslında, hani, orada bir topraktan bahsettin ama belki, eee, bugün Japonya'da ya da, işte, Meksika'da ünlü olan tako, eee, dünyanın diğer ucunda da farklı işte kültürlerde o belki Meksikalı olmayan insanlar tarafından yapılıyor ve aslında o popülerliğini de kaybetmiyor. O noktada belki o toprakla bir alakası olmayabilir ama sence bir sokak yemeğinin farklı bir ülkede ya da bir, iii, dünya çapında ünlü olabilmesi için belli şartları var mı? Belki Türkiye'de dönerin, eee, bütün dünyaya yayılması gibi?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Aslında şöyle, eee, tamamen bir lezzet. Evet, döner Türkiye'den çıktı ama biz Türkiye'de neye dikkat ediyoruz? Etin kalitesine en fazla marinasyon ama Avrupa'ya gittiğimizde döner kebap adıyla satılan şeyler genellikle bir şarküteri ürünü diye düşünüyorum çünkü en aşağı %70 %80 oranında et içermesi gerek ama kalan %20 ne, bunu bilmiyoruz. Özellikle de şuna dikkat ettim Avrupa'ya gittiğimde; gece geç saatlerde genellikle döner kebap restoranı açık. Bence artık bir yerden sonra bu kültürel DNA'ya girmiş. Şöyle ki akşam ondan sonra genellikle Alman bir
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı.
sosisçiyi açık görmemiştim ama şey dikkatimi çekmişti; Berlin'e gittiğimde neredeyse 10 sıra boyunca onlarca kebapçı açıktı ve hepsinde kuyruklar vardı. E, gene arz-talebe geliyoruz. Arz, talebi yaratıyor. Talep, arzı destekliyor.
Evet. Hıı. Evet. Anladım. Ya b o zaman sen burada belki de o noktada, eee, yemeğin lezzetinin yanı sıra da belki o kültürden gelen kişinin belki de o kültürü fark eee, lı kültüre tanıtacak, kendi sokak yemeğini yapan kişinin kendi aslında çalışma stili ya da kendi, eee, çalışma kültürünü de belki o ülkeye getirerek, eee, insanlara bir farklılık sunabileceği ya da belki eee, sadece lezzetli değil, işte, daha fazla çalışarak, geç saatlere kadar açık kalarak da, eee, o sokak lezzetini belki popüler hâle getirebileceğini söylüyorsun, doğru mu?
Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Aynen öyle. Çünkü şöyle ki bu bir, ımm, deneme yanılma, hata ve sonuç, yılların gerektirdiği birikim.
I hı.
50 senedir, 60 senedir Almanya'da döner kebap var ve gün geçtikçe büyüyen bir sektör ve hatta ve hatta Almanya'dan dünyaya yayılan bir sektör. Çok fazla yerde German döner yazısı görüyorum, bence bu Turkish döner olmalıydı. Neden Türk döne demiyoruz? Onlar neden Alman dönerini German döner markasıyla dünyaya satıyor?
Evet. Doğru. Hıı. Evet. Hıı, anladım. Yani, aslında burada her ne kadar kendi sokak kültürünü, sokak yemeğini, eee, yurt dışına çıkarmak ya da dünya çapında ünlü etmek önemli olsa da aslında bunu koruyabilmek ya da bunun, işte, aslında bir kendi ürünün olduğunu da söylemek çok kıymetli olduğunu söylüyorsun. Çok keyifli bir sohbetti, çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Evet. Katılıyorum. Ben de çok keyif aldım. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşürüz.